Мгм. Вот, э, в первую очередь, ты знаешь, все-таки, наверно, в какую страну бы ты ни поехал, это в любом случае должна быть подготовлена финансовая подушка. И, то есть, э, денег у тебя должно быть, э То есть, э, ты рассчитывай примерно так, м, когда ты решишься переехать, а, то есть на 2-3 месяца. То есть представь, что ты не работаешь, но тебе нужно 2-3 месяца будет платить за квартиру, тебе нужно будет кушать. Ну, то есть просто представить, не обязательно, что это случится, но это в первую очередь нужно иметь, э, такую сумму денег. То есть это первое.
Ага. Ага. М, да, да. Ага. Ну да. Конечно, да. Мгм.
И я так понимаю, семьи у тебя нет, потому что ты сказал, что ты собрался переезжать один, да? И полностью хочешь изменить свою жизнь.
Ну да, да. Ну да, да. Ну было бы, да, странно, если бы я к планировал переезжать один навсегда, а семья моя вот здесь вот. Ну да, было бы немного странно. Но так не, я, конечно, один переезжаю. Вот, э, и, ну, вот думаю, вот как-то полностью.
Ну отлично, отлично. Одному, конечно, намного, а, легче решиться и собраться. А скажи, а работа твоя, э, она постоянная онлайн, тебе не нужно будет потом искать никакую работу, да?
Да, да, это сразу, я вот приеду и вот также вот работаю. Мне не мешает ничего в этом плане.
Мгм, мгм. Ну, в принципе, тогда полностью там, э, всякие дипломы тебе даже переводить не нужно. Потому что 1 совет для людей, которые будут переезжать, э, в другую страну и они будут, э, смен сменять, э, сферу деятельности, это, в первую очередь, нужно полностью перевести все документы на этот язык, а, проставить апостили, да, чтобы потом, э, не морочиться.
Мгм. Ага. Мгм. Ну да. Ну, поэтому мне не нужно.
Ну, точно так же можешь какую-то медкарту, да, ту же самую перевести. Это не обязательно там какое-то, чтобы официальное заверение не нужно, а просто так, на тот язык, для себя.
Ага. Мгм.
Мгм.
Ну да, в принципе, вот, э, можно, да. Вот, э, ну, прям основные такие вещи, наверно, документы какие-то, вот медицинскую карту, да, конечно. Если вдруг там что-то со здоровьем будет, чтобы я смог вот обратиться, вот, и чё-то подлечить.
Конечно, конечно. А скажи, а вообще никаких у тебя знакомых нет? Ни в ни в каком городе?